Ồ, bạn ơi, dạo này thì mình đang khá là căng thẳng ấy, tại tại vì công việc cuối năm thì nó cũng nhiều, nhưng mà, ừm, để mà nói là nhiều á, thì nó cũng chỉ là cái số lượng nó tăng lên thôi, nhưng mà những cái hoạt động trong ngày thì nó vẫn cứ lặp đi lặp lại. Ví dụ như là ờ, những cái công việc của mình thì do là mình cũng làm công ty này cũng lâu rồi ấy, thì bây giờ cái vị trí liên quan đến cái phần hành chính, ờ, hành chính và nhân sự. Đấy, thế nên là bạn biết ấy, nó cứ lặp đi lặp lại, nó không có cái sự thay đổi gì hết trơn ấy. Mà mình cũng chỉ là một nhân viên bình thường, chứ mình cũng không phải là cấp quản lý, thế nên là về cái phần, gọi là, trách nhiệm công việc của mình nó cũng không có sự thay đổi ấy. Thì suốt 5 năm trời thì mình cứ làm những cái công việc như thế thì mình cảm thấy nó khá là chán, cộng thêm là cuối năm nè, thì mình làm báo cáo nhiều mà, kiểu như, nó chán quá mà, nên là mình bị mất động lực làm việc, thành ra đôi khi mình hơi trì hoãn, hơi ỷ y ấy. Thế xong rồi nhiều khi là mình làm, kiểu, mọi thứ nó cứ rối tung lên, tại vì là mình không có chịu làm liền, mình chờ đến tới hạn rồi bắt đầu lúc đấy mình mới làm do mình chán. Ồ, thì mình cũng chẳng biết là phải cải thiện cái tình hình này như thế nào nữa, thì không biết là bạn có cái gợi ý nào cho mình không ta?
Ờm, mình Ừm. À, ra vậy. Ừm. Ừm, hiểu. Ừm. Ờ. Ừm. Thì nghe cái sự chia sẻ của bạn á, thì mình cũng hiểu cái tâm trạng của bạn nè, đó là đúng là khi mà làm việc ở một cái môi trường, ờ, khá lâu như vậy và công việc nó cứ đều đều như vậy, thì cái việc mà chán nản thì, ờ, nó cũng là chuyện, ờ, bình thường thôi. Ờ. Nhưng mà mình cũng muốn hỏi thêm một số câu hỏi nữa để cũng hiểu hơn về câu chuyện bạn và cũng cho bạn cái lời khuyên nó phù hợp với bạn nha. Thì bên cạnh cái việc á là bạn cảm thấy là, ờ, bởi vì làm lâu cho nên là chán cái công việc mà bạn đang làm, ờ, thì bạn có cảm thấy là, ờ, nó, giống như là, ừm, nó làm cho bạn cảm thấy mệt mỏi hay là bạn cảm giác như là bạn làm cái công việc đó mà không có một cái ý nghĩ gì hông?
Ừm. Ừm. Ừ. Ừ, bạn hỏi đi. Đúng rồi đấy, mình cảm thấy giống như là cái việc công việc này mình đang làm vì tiền thôi, chứ mình không còn tìm thấy được cái động lực của bản thân mình trong cái công việc nữa. Thiệt sự nha, mình nhớ lại khoảng tầm từ lúc mà mình mới vô làm khoảng tầm từ 1 đến 2 năm trước ấy, lúc nào mình cũng sẽ cố gắng là tìm cách hoàn thành công việc một cách là tốt nhất, để lúc nào cũng muốn chứng minh bản thân mình ấy, rất là nhiệt huyết luôn. Nhưng mà bây giờ ấy, thì mình chỉ làm theo kiểu là làm đối phó, làm cho xong, với lại là làm để cuối tháng nhận lương thôi. Nói chung là thấy bản thân mình cũng, kiểu là, hơi thiếu trách nhiệm ấy. <chuckles>
Ờ. Ừm, hiểu. Ờ, ra v Ừm, ừm, nhưng mà hiện tại á nha, ờ, bạn thấy là bạn muốn, ơ, đổi công việc hay là bạn chỉ muốn là bạn đổi cái cách làm mới? Để cho bạn cảm thấy là bạn hứng thú với công việc hiện tại hơn nữa.
Ừm, thực ra là mình cũng khá là phân vân giữa việc là mình thay đổi môi trời làm việc và cái thay đổi hay là mình thay đổi cái phong cách làm việc, tại vì mình cũng cân đo đong đếm khá là nhiều. Nhưng mà mình thấy bây giờ cái tình hình thị trường công việc ở ngoài á, nó khá là căng thẳng, nên là mình cũng hơi sợ, hơi lo ngại về cái việc là nếu như bây giờ mình nhảy việc thì nó quá là rủi ro đi. Nên là mình muốn là thay vì là cái công việc này mình đã làm quá lâu rồi và mình đã quen thuộc với nó rồi, thì tại sao mình không tận dụng những cái điều đó để mà mình có thể là thay đổi, miễn sao mà mình vẫn làm tốt công việc này nhưng mà mình cải thiện thêm một chút xíu, làm sao đó để mà mình có thể có hứng thú hoàn thành công việc, thì cái công việc của mình nó tốt hơn. Ờ, chứ nếu mà để nói là bây giờ mình tìm công việc mới thì mình cũng hơi đắn đo ấy.
Ừm. Ừm. Ừm, hiểu nha. Nhưng mà bên cạnh đó mình cũng muốn hỏi là, ờm, cái công việc của bạn á, thì bạn có cái thói quen hoặc là lịch trình làm việc hằng ngày hông?
Ừm. Ờ, để mà nói là thói quen hay lịch trình á, thì mình sẽ không có một cái lịch trình cụ thể rõ ràng, mình là cái kiểu người mà, kiểu, ờ, mình đụng cái nào trước thì mình làm cái đó á. Sáng vô công ty mở máy lên là, kiểu như là, hữu duyên gặp cái nào thì làm cái đó thôi, tại vì việc của mình á thì nó làm thiên về mảng là hành chính, giấy tờ và mình có kiêm thêm một cái phần nữa là về tuyển dụng ấy. Thì sáng mình sẽ mở máy lên mình check mail, trước mình kiểm tra xem CV ứng viên, sau đấy thì mình sẽ ngồi mình lọc ứng viên này, rồi mình soạn mail rồi cộng thêm là mình làm báo cáo về tình hình tuyển dụng, rồi mình làm những cái soạn những cái đoạn văn tuyển dụng ở trên những cái nền tảng mạng xã hội để mình tìm kiếm ứng viên. Đại khái là nó sẽ như vậy, nhưng mà mình không có kế hoạch cụ thể và mình cứ hứng cái nào làm thì mình làm cái đó thôi à. <chuckles>
Ờ. Ừm. Ờ, ra Ừm, ừm, hiểu nha. Nói chung á, là khi mà nghe bạn, ờ, chia sẻ thêm thì mình cũng hiểu cái, ơ, gọi là, cái nỗi lòng của bạn, đó là, ừm, khi mà làm một cái công việc nhiều như vậy trong nhiều năm mà hông có một cái sự đổi mới nào thì, ờ, đúng là, ừm, mệt mỏi và cảm thấy chán nản thật. Ờ, nhưng mà hổng sao nha. Ờ, khi mà bạn làm việc và bạn cảm thấy chán như vậy á, thì bạn hãy thử giống như là á đặt mục tiêu nhỏ và khen thưởng sau khi mà bạn hoàn thành một công việc nào đó đi. Giống như bạn chia sẻ á nha, ban đầu, ờm, kiểu như, bạn làm ở công ty này khoảng một 1-2 năm thì bạn rất là nhiệt huyết và bạn làm rất là năng nổ luôn, nhưng mà hiện tại 5 năm rồi thì bạn cảm thấy là rất là, ờ, chán nản, ờ, tại vì á, có thể là bạn quên đi những cái mục tiêu mà bạn đặt ra ờ, và bạn cũng không có khen thưởng cho bản thân của bạn sau mỗi lần mà bạn hoàn thành công việc. Ờ, như vậy á nó cũng làm cho bạn cảm thấy, a, nản chí á. Thì bây giờ bạn hãy thử đặt lại mục tiêu và khen thưởng sau mỗi lần mà bạn hoàn thành một cái nhiệm vụ nào đó, thì bạn thấy á là cái điều này có ổn với bạn hông?
Ừm. Đúng rồi. Ừm. A! Ừm. Ờ. cái này được đấy! Ờ, bạn nói mình mới nhớ ra nha, ờ, tính ra là mình khi mà mình làm công việc này quá lâu cái mình bị quên đi cái mục đích ban đầu của mình là cái gì. Còn giống như hồi xưa lúc mà mới vô công ty á, thì mình có hẳn mục đích hẳn hoi, đấy là đầu tiên á là mình có cái mục đích là mình phải vượt qua 2 tháng thử việc để mình có thể là được ký hợp đồng chính thức với công ty này. Sau khi mà vô đây làm rồi thì mình có những cái mục tiêu dài hạn hơn, nhưng mà mình cũng muốn thể hiện, chứng minh bản thân mình với sếp mình, với công ty, nhưng mà bây giờ thì mình quên bẵng đi cái điều đó luôn. Ừ, công nhận nha, cái này hay đấy! Để mình bây giờ mình về nhà mình có thể là mình xem lại, đ cũng như đặt những cái mục tiêu nhỏ cho những cái công việc của mình. Hy vọng là cái cách này nó sẽ khá là thành công với mình nha.
Đó! Ừm. Đó, thì đó. Ừm. Và bên cạnh đó á nha, bạn cũng nên thử cái việc mà liên kết những cái nhiệm vụ mà bạn đang làm với một cái mục tiêu lớn hơn. Ờ. Ví dụ như á nha, bây giờ đi, ờ, bạn chỉ đặt những cái mục tiêu nhỏ nhỏ, rồi bạn, ờ, khen thưởng sau khi mà bạn hoàn thành, nhưng mà bên cạnh đó bạn cũng đặt lên những cái mục tiêu lớn giống như là thăng chức đi chẳng hạn, thì như vậy á nó sẽ có động lực hơn để cho bạn, giống như là, phấn đấu hơn. Ờ, và cũng như khi mà bạn, ờ, đưa ra mục tiêu để con có thể thăng chức á, thì, ờm, bạn sẽ cảm thấy là, à, giá trị của bạn được nâng lên, ờ, và bạn sẽ, giống như là, tiếp tục cố gắng và không ngừng nỗ lực hơn nữa, chứ không không có còn nghĩ đến cái việc là chán nản, hay là, ờ, muốn nghỉ việc hay là á hả không muốn làm việc nữa. Thì bạn thấy á, cái này có ổn với bạn hông?
À! Ừm. <chuckles> Trời ơi! Cái này được đó, tại vì là bạn biết sao không? Khi mà bạn nói mình mới nhớ ra là, ừm, ngoài cái việc là mình quên đi cái mục tiêu ban đầu thì hình như là mình cũng không có một cái điểm đến hay là một cái đích đến nào cho cái công việc này, mà đối với mình thì nó chỉ là đi làm cho qua ngày. Nhưng mà ví dụ như bây giờ mà giống như bạn nói đấy, mình tạo cho mình một cái một mục tiêu lớn hơn đó là mình có thể là nghĩ đến cái việc là mình được thăng tiến trong sự nghiệp, được thăng chức thì đây nó là một cái động lớn cực, ừm động lực co to lớn mà, sao mình lại không nghĩ đến nó, mà mình chỉ than vãn rồi nghĩ đến cái việc là thôi đi làm để nhận lương. Ồ, công nhận đấy, cái này hay này, để mình, ờ, ghi chú lại nhá. <chuckles>
Ừm. Đó. Ừm. Và bên cạnh đó á nha, bạn cũng nên tìm cái cơ hội, giống như là, thử cho mình cái cơ hội học hỏi và phát triển những cái kỹ năng từ cái công việc của bạn đang làm, tại vì đôi khi bạn làm quá lâu ở trong một công việc thì bạn sẽ cảm thấy nó nhàm chán và nó hông có gì mới lạ. Nhưng mà hãy thử học hỏi và, giống như là, tìm kiếm những cái cơ hội khác. Ví dụ như hiện tại á, là bạn đang làm ở một mảng thôi, nhưng mà bạn cũng có thể đề nghị sếp của bạn, cho bạn làm ở những cái mảng khác để, giống như là, bạn thử cho bản thân của bạn coi thử là bạn có thể làm được hông, giống như, tạo một cái thử thách cho, ưm, cho bản thân bạn trong cái công việc của bạn vậy đó. Thì bạn, à, sẽ cảm thấy là, à, tự nhiên có thêm thử thách thì bạn sẽ có nhiều cái động lực để mà bạn tìm hiểu nhiều kiến thức hơn, để mà bạn có thể, giống như là, giải quyết được những cái công việc đó, thì bạn thấy cái này có ổn với bạn?
Ừm. Ờ. Ừm. Ừm. Được. Ổn á nha. Ờ, nói ra thì hơi ngại á, <chuckles> kể bạn nghe chứ trước đây á, thực ra là có một thời điểm á nha, cũng đã từng có một lần mình được, gọi là, cũng được gợi ý là giao cho mình thêm một cái mảng ở bên phía mà làm truyền thông, xây dựng hình ảnh công ty thông qua các trang mạng xã hội ấy, nhưng mà mình từ chối thẳng thừng luôn ấy, giờ mới thấy kì ha. Ờ, tại vì lúc đấy mình nghĩ là mình không có một cái chuyên môn gì về cái chuyện là làm truyền thông, hay là, ờ, chỉnh sửa hình ảnh, chỉnh sửa video thì tại sao lại giao cho mình cái việc này? Mình đâu có chuyên môn về nó đâu. Thế là lúc đấy là mình đã nói thẳng luôn là "Em không có chuyên môn và hiện tại là em không tự tin về cái việc này." Ê, công nhận nha, tự nhiên cái tự đánh mất đi cơ hội của mình luôn á. Chắc là bây giờ mình phải tìm cách để nói khéo lại, đề xuất lại với sếp mình thôi.
Ừm. Ừm, Ừm. Ờ, đó. Cho nên là hãy cho bản thân của bạn á, một cái cơ hội mới để cho bạn cũng có thể là có cái mục tiêu mới để mà tiến bước về phía trước. Và bên cạnh đó nha, thì nãy bạn cũng có chia sẻ là đôi khi á nhiều công việc quá, bạn cũng không biết là bạn phải, a, sắp xếp như thế nào cho nó hợp lý, ờ, và khi mà nó lộn xộn như vậy á thì bạn sẽ cảm thấy rất là chán nản và dường như bạn thấy là cái công việc của bạn làm nó sẽ hông có nhiều cái giá trị trong ngày. Ờ, nhưng mà á bạn hãy thử, giống như là, tạo nên một cái thử thách, ờ, đặt những cái mục tiêu hoặc là những cái công việc mà gấp đi thì bạn sẽ sắp xếp nó làm trước. Ờ, rồi những cái công việc nào mà bạn cảm thấy là, à, bạn có thể giải quyết sau và nó cũng hông có gấp lắm thì bạn sẽ làm sau. Thì như vậy á, trong ngày những cái công việc mà được ưu tiên và gấp á, bạn sẽ được bạn sẽ giải quyết xong, ờ, và đến cuối ngày á thì những cái công việc kia á thì bạn cũng cảm thấy là từ từ bạn giải quyết cũng được, nó cũng hông có ảnh hưởng nhiều tới công việc, thì sẽ làm cho tâm trạng của bạn sẽ là thoải mái hơn và cái công việc của bạn sẽ hiệu quả hơn, và bạn sẽ cảm thấy như là, ờ, kiểu là, nó hông có gì làm cho bạn cảm thấy gánh nặng và bạn sẽ không có nhàm chán ở trong công việc. Thì bạn thấy cái này ổn với bạn hông?
Ừm. Ừm. Công nhận nha. Ừm. À, Hiểu, hiểu. <chuckles> Ừm, cái này ổn á. Ờ, tính ra là cái này là trong một trong những cái mà dễ nhất từ nãy tới giờ luôn. Tại vì là mình chỉ cần ngồi lại mình sắp xếp công việc một xíu thôi là nó sẽ ổn hơn mà. Ừm, bạn nói thì mình mới nhận ra là tính ra mình đó giờ làm việc vô tổ chức ấy. <chuckles> Ý là đụng cái nào là làm cái đó nhưng mà không có bao giờ mà ngồi lại, ờ, sắp xếp lại công việc của mình để mình có thể là đưa ra được những cái sự ưu tiên trong công việc. Thì tính ra là cũng có phần nào phản ánh được cái việc là mình không có cái khả năng quản trị công việc á ha. Cái này là mình phải công nhận, đúng hông? Ừm, công nhận cái này tính ra dễ làm nhất luôn ấy.
Đúng rồi. Ừm. Ừm, đó. Ừm, và bên cạnh đó nha, cái việc mà bạn chia sẻ với một người mà bạn cảm thấy là tin tưởng á, nó cũng rất quan trọng nha, bởi vì đôi lúc á trong công việc mà sẽ có những cái điều mà bạn cảm thấy chán nản và thấy mệt mỏi, và dường như á là bạn hông có chia sẻ được với đồng nghiệp của bạn. Thì bạn tìm một cái người, ờ, giống như là, ờ, mẹ của bạn đi chẳng hạn, hoặc là bạn thân của bạn, người mà bạn có thể tin tưởng và chia sẻ thì bạn có thể chia sẻ những cái nỗi niềm trong lòng của bạn và cái người đó cũng có thể giúp bạn, ờ, đưa lời khuyên cho bạn, à, cũng như khích lệ bạn ở trong những cái thời điểm như thế này nè, thì bạn thấy cái cái này, a, bạn có thể làm được hông?
Ừm. Đúng rồi. Ừm. Ừm. Ồ! Cái này làm được nè, trời ơi, tính ra cái này nha là chỉ cần tìm một cái người mà mình thực sự tin tưởng và mình chia sẻ thôi và cái này á, nó cũng giúp cho mình là giảm bớt những cái cảm xúc tiêu cực ở trong con người của mình luôn á nha. Công nhận á, nhiều bạn đưa ra cho mình rất là nhiều những cái gợi ý rất là hay luôn á, để mình áp dụng thử nhá. Cảm ơn bạn rất là nhiều luôn ấy.
Ừm, đó. Ừm. Hôm nay gặp được bạn, mình cũng rất là vui nè, tạm biệt bạn nha.
Ừm, chào bạn nhá.